ああ。なんか日本人だとね、出る釘は打たれるみたいな、なんかこう、みんなね、こうモデスト、何て言うんですか、humble すごく控えめなので、こうそれが美徳とされちゃう部分があるから。
うん-うん。 うんうんうん。 うーん。 あ、そう、うん、そうですよね、あの、私達って、いち言って10理解せろっていうみたいな気質がなんかあるんですけど
うん。うん。ああ。 <laughs> ありますよね。 自分を主張するとちょっとわがままみたいな。うんうん。
特にあの、欧米のそうなんですよ。欧米の方は、い100言って1理解するぐらいの、 <laughs> 違いがあるって言われてたので、<sniffs> ひゃく言うのは難しく、50ぐらい言っちゃってもいいのかもですね。
はい。 <laughs> いや。はい。